Kalau ngomong tentang kelulusan nih, kelulusan itu, eee, ternyata lebih dari sekedar toga atau panggung, iya gak sih? Itu mhm, jadi, mmm, kalo kamu sendiri nih, aku kepo deh, kamu punya m kenang-kenangan yang lucu atau haru gak sih tentang kelulusan?
Benar banget. Mhm. Oh, pasti, pasti banget, Kak, karena kebetulan ya, selama aku menempuh pendidikan ya, baik dari TK sampai aku kuliah, itu kayaknya, mmm, yang paling berkesan itu pastinya kuliah ya, karena kebetulan mmm, sebenarnya pada waktu SD, SMP tuh ya ya udah kayak kelulusan biasa anak-anak, gitu kan, ya. Udah lulus, ngambil rapot, selesai, gitu. Nah, sebenarnya awalnya aku pikir itu yang akan jadi lulusan, eee, paling berkesan adalah SMA, tapi kebetulan pada saat itu aku bertepatan COVID, Kak, jadi lulusannya gak sempat dirayain yang kayak SMA-SMA pada umumnya gitu, udah, di rumah aja pakai Zoom, gitu ya, waktu itu. Mhm, jadi gak, eee, gak sempet ada kenangan yang gimana-gimana. Nah, kebetulan waktu kuliah ini sudah ada nih, udah ada kenangan yang luar biasa banget gitu, yang pertama sebagai perempuan, gitu kan ya, apalagi lulus kuliah, mmm, pasti rempongnya minta ampun, gitu kan, ya. Mulai dari baju, makeup, wah, segala macam gitu, yang bikin aku terharu dan terkesan adalah segalanya itu benar-benar aku persiapkan dengan uangku sendiri, Kak, jadi mhm, itu adalah hasil, eee, kerja aku setelah aku benar-benar selesai sidang, gitu ya, Kak, aku udah dapat kerja, jadi itu suatu hal yang kayak, "Wah, ini ya rasanya bisa menikmati uang sendiri." Gitu, tanpa harus merepotkan orang tua, karena kan biaya MUA itu kan bisa dibilang mahal ya, kan, Kak. Mhm, apalagi hanya untuk 1 hari gitu, jadi yang paling aku ingat pertama, yang bikin aku berkesan adalah itu semua persiapannya bener-bener pakai biayaku sendiri, dari A sampai Z, gitu.
Mhm? Oke, kenapa tuh? <laughs> Benar. Eee, oke. Bener lagi, iya iya iya. Oke. Oh, bener banget. Wah, oke. Mhm. Benar banget lagi, mhm. Wah. Wah, keren banget. Itu rempong juga gak sih? M kayak mikirin kebaya dan lain-lain?